Ah bah si ça m'arrive, heu, récemment il a fallu que j'aille chez le dentiste, heu. Oui on bon je je je je me débrouille pour, heu, trouver une plage horaire, heu, pour pouvoir aller chez le dentiste, hein. Je me ch je ne me s laisse pas aller, heu, à cause du travail ou, heu, ou des études. Heu, je veux quand même, heu, vivre, heu, comme, hem, un hu une, heu, une personne humaine hein, heu, je
Ouais voilà. Ce genre de choses. Ouais, quand même. <chuckles> Oui c'est ça! C'est sûr il faut pas, heu, c'est parce que si tu es toujours sur le travail bah, c'est vrai que c'est assez compliqué et puis même le côté social du coup tu le gères comment toi?
Le côté social alors là, heu, à cause des études que j'ai entrepris, je l'ai un pleut s un peu sacrifié. Heu, parce qu'avant je rencontrais, heu, mes amis, heu, toutes les semaines. Enfin tous les week-ends, et maintenant c'est plutôt une fois par mois
Ah oui, d'accord. Mmh mh. Ah oui. Ah oui, ça a quand même, heu heu, drastiquement, heu, diminué, heu, c'est clair, et ça t ça te manque un peu? Ou tu te dis: «Bon bah, c'est temporaire donc c'est pas si grave»?
depuis que Ça a, heu, beaucoup diminué. Oui ça me manque un peu bien sûr mais, heu, comme tu le dis c'est temporaire, donc c'est pas, heu, c'est pas grave, quoi. Ça va durer, heu, peut-être, heu heu, 6 mois de plus et puis, heu, après ce sera terminé.
Mmh. Bah 6 mois? Bah je croyais que c'était, heu, jusqu'en décembre les examens?
J'ai des une partie des examens. En on a la possibilité il y a plusieurs épreuves, il y a à peu près 6 épreuves. On a la possibilité de passer ou toutes les épreuves ou seulement une partie des épreuves, et comme, heu, moi je trouvais que passer toutes les épreuves en même temps, c'était beaucoup trop parce que c'est, heu, en 2 jours et 3 épreuves chaque jour. D'1 heure et 1/2 chacune, heu, oula, heu, moi
Mmh. Ah oui d'accord. Ouais. Ouais. Ah oui ça fait ça fait pas mal effectivement. 9 heures 9 heures en 2 jours d'épreuves. <chuckles> C'est assez, heu, assez lourd, ouais effectivement.
Oui, je voulais pas avoir le cerveau heu ah oui, oui, oui. J j'avais pas envie de d'avoir le cerveau grillé hein, après tout ça. Alors je vais en passer 3 et puis les 3 autres, je les passerai, heu, en juin de 2026.
Ouais.